Vem cá, qual música antiga sempre te leva de volta no tempo, assim?
Nossa, tem várias músicas, né, que que faz a gente relembrar o tempo de quando era né, desde criança, adolescente. Eu acho que o que mais marcou, assim, foi a minha adolescência. Porque quando a gente é criança a gente tem aquela música mais, né, leva
Sim. Uhum. É, a lembrança não, talvez, não marque tanto, né. A gente não tem muito notoriedade ainda do mundo, né?
Exatamente. É, você escuta, você lembra. Mas não é aquela que te leva lá de volta, sabe, dá aquela lembrança gostosa, aquela aquele frio na barriga, aquela saudade, aquele a daquele daquele lugar, sabe, do eu sei até os lugares que eu estava quando eu ouço e essas músicas. É. Hã.
Sim. Naquele tempo. Olha, que legal. E tem alguma banda, assim, específica, um artista que você consegue relacionar ele, a música dele em si, com algum momento na sua casa, um disco que às vezes você comprou assim novo deles?
Tem. Hum. Sim, sim. Então, tinha uma tinha uma música que eu ouvia que eu amava, né, uma música, não, uma banda, né, na verdade, que é o A-Ha. Que é uma banda, eh, que eu adoro e até hoje eu gosto muito. E ela consegue nossa, eu me transporto na na naquele tempo, eu volto pra lá. E lembro que, eh, eu ouvia essa música, né, a gente ouvia em num lugar num é tipo uma é uma matinê, né, que a gente frequentava e tocava essas músicas. E e é caro naquela época comprar comprar um disco, não é uma coisa assim. Era ca era carinho, não era barato, era caro. E aí a gente era amigo do do dono da da da, eh
Hum, Olha. Uhum. Sim, uhum. Olha. Dá disco gravador, não eh, nos que vendia discos.
Não, não. É onde vedi é onde era é o nome dele eu lembro até hoje. <laughs> É o é o Du, a gente chamava ele de Du. Deve deveria ser Eduardo, né, mas daí a gente chamava ele de Du. O Du era dono da
Hum. E aí? O Du! Uhum, ele dava um descontinho às vezes, então.
Sim, ele dava desconto e a gente aí eu queria esse cd esse cd, oh, esse, eh, esse como que chama? Vinil, né, na época era vinil. É até difícil lembrar o nome, porque tanto tempo, era vinil. E eu queria esse vinil do A-Ha, do eu queria todos ali, né, na verdade todos que saiam do A-Ha eu eu gostava. Era uma banda que eu acompanhava mesmo assim, e amava tudo e e aquelas música e aquela música Take on me, leva assim, pr v eu volto pro passado, e e é uma música que eu ouvi hoje e ela é gostosa ainda. Mesmo ouvindo nos dias de hoje ela ela é uma música boa, sabe, eh, eu tenho um filho, né, que tem 18 anos e ele gosta mais de música antiga, né
Sim. Aham. Uhum. Olha. E voc Hum. Uhum. Olha. <laughs> Puxou, puxou um pouco o gosto também, seu, assim, de gostar voltar nessa época.
e ele É, é. A acaba influenciando, né, de de de alguma forma, você acaba influenciando, mesmo não querendo ter aquela, né, diretamente, mas e só da né, de criança, você colo acaba colocando, a criança acaba ouvindo, então, A-Ha foi uma das bandas, assim, que me leva no tempo, eu volto completamente, mas tem outras também que que fazia
Uhum. Com certeza. Olha, tem tem tem uma banda também que era muito famosa nessa época, né, era Supertramp, não era famosa também?
Nossa, Supertramp, sim. Nossa, demais, Supertramp é maravilhoso. Eh, tem muitos, eu acho que essa época marcou demais as músicas, principalmente né, então, tudo o que eu vi dessa dessa época aí de né, dos anos, 80, oitenta e pouco, a partir de 85, 90, 90 e é super marcante. Então, tem nessa época, da mesmo segmento, assim, né, do do A-Ha tinha Pet Shop Boys que que é muito legal, tinha The Cure que cantava aquela música Boy don't cry, que é um nossa
Com certeza. Uhum. Uhum. N olha. Uhum. Sim, Friday I’m in Love também, que é a música famosa deles. Você você tem alguma lembrança, assim, dos seus pais também escutando alguma música, assim, em casa? Você tem alguma lembrança, assim?
Ah, é. Tenho, tenho. Meu pai, eh, meu pai escutava aquele Julio Iglesias e e Roberto Carlos, minha mãe detestava, minha mãe não gostava. <laughs>
Hã, hum. Hum. <laughs> Ela não desligava a vitrola, de certa maneira tirava o disco.
É, ela tirava o disco, mas nessa época eu já não tinha nem vitrola mais, eh, na na na minha época, eu já tinha aquele 3 em 1. Eh, na verdade, eu tinha um mais simples, que eu não sei como que falava, era só o toca disco, né. E aí, depois vem o 3 em 1, que era fita cassete, era a de fita pra fitas, a gente conseguia passar de uma fita pra outra fita a gravação do do LP.
Hum!
Então, vinha uns amigos em casa para a gente gravar, sabe. Eh, pegava o o LP, colocava lá, por exemplo, do A-ha e pessoa levava fitas virgens. E aí, a gente conseguia passar e era muito legal. Então, tinha os amigos dos interesses, né, amiga intere que tinha interesse em fazer isso, né. <laughs> É igual
Hum! <chuckles> Ai, ai, é outro tempo, ai, é realmente outro tempo, né? Hoje ninguém ninguém sabe como se rebobina uma fita ou até mesmo como coloca um disco numa vitrola pra tocar, né. Acho que é uma raridade que se perdeu muito por conta da internet também, né, que virou tão mais fácil escutar essas músicas. Você continua ainda gostando dessas bandas? Escuta elas de vez em quando?
É outro havia outro tempo. Sim. Sim! Muito! Adoro! Eu ouço ouço muito o Supertramp, que é também, né, aque eh, a banda, eh, Dire Straits. Nossa! Muito bom! Dire Straits marcou demais também, é excelente. Mas, assim, o que me remete mesmo, assim, que fo o A-ha é uma que que é muito forte, né, essa mar marcou demais. Então, quan e também, assim, quando a gente se reunia entre amigos, a gente sempre estava ouvindo essas bandas, né. Então, tem aquela aquela lembrança. Quando a gente ia pra fazenda que lá na minha região, né, é uma cidade pequena. E a gente ia muito para as fazendas, e lá na nessas fazendas, assim, a gente colocava fazia festa e colocava essas músicas, tocavam algum amigo sabia tocar e cantava. Então, a gente sempre estava fazendo algo assim. E virou uma tradição ali outra coisa, eu morava na mesma rua da minha melhor amiga, né, a gente morava na mesma rua, e na esquina tinha um bosque e em frente tinha um fórum, que era um fórum, né, de que onde tem os advogados, juízes e tal. Mas, durante à noite, lá ficava vazio e tem uma tinha uma escadaria tem, né, existe ainda, tem uma escadaria e a gente
Hum. Uhum. Uhum. Sim! Uhum. O que? Olha. Hum. Sim! De acesso livre, uma escadaria que todo mundo podia acessar, assim.
É, uma escadaria que tinha pra você entrar, é uma escadaria, tipo, na entrada, assim, na lateral da entrada. Aí, aquela escadaria era em frente à casa dela. Então, do portão da casa, da da porta da casa, a gente via essa escadaria. Então, a gente podia ficar ali à noite, ouvindo essas músicas e aí, começou a aparecer um amigo, aparecia outro amigo, outra amiga, outra amiga e aí fe virou um ponto de encontro ali, todos os dias passava um amigo lá e parava. E a gente ficava ali ouvindo música, e batendo papo, e fofocando e contando né, cidade pequena sempre tem tem histórias
Ah, sim, sim, sei. Uhum. Hum. Uhum.
e são muito interessantes, assim, então é
Sim, que não acaba mais. <chuckles>
É, não acaba mais, eh, e ficou marcado isso, aquele lugar lá, que era o fórum, a gente falava: "Ah, a gente se encontra lá no fórum". <chuckles>
Uhum. <chuckles> Aham, com certeza. E tem tinha algumas músicas, assim, que você, eh, escutava de acordo com o humor, assim, você: "Olha, tô tô feliz, hoje escuto A-ha". E outro dia, tem outra banda que era famo famosa para os, eh, adolescentes que estavam naquela fase de chororô e tudo mais, né, tem tinha isso ou não?
Hã. Olha, a adolescente não sabia que era depressão, não sabia que era nada disso da adolescente terminava um relacionamento, já estava tomando banho e saindo de novo. Não tinha esse negócio de ficar chorando por ninguém não, não tinha. Aí, já estava mandando flor lá tinha como é é interior, né, as pessoas têm, eu não sei se todos os lugares, mas tem mania de dar flores, buquê, mas lá não, lá você rouba a rosa de um jardim bonito É, normalmente pega ro pega rosa de um lugar, assim, sabe, assim. Eu fa quando eu falo roubar rosa, é pegar a rosa <chuckles> do jardim. Ou jardim de uma tia, de uma avó vai lá e pega a rosa, retira aquela rosa linda e que ela esperou anos ali, tadinha, né. Aí, a gente vai lá, tira e leva pra alguma casa de alguém que a gente tá paquerando e deixa lá à noite. Então, essa era a nossa diversão e não tinha depressão não! Música era nossas músicas mesmo. É lógico que, eh, o A-ha tem umas músicas mais lentas, mais, né, melancólicas, mais dramáticas, mas e eu acho que a gente tinha uma a o om uma felicidade, uma alegria, que né, hã, eh, podia, né, podia ter
Aí e Uhum. Uhum. Tem esse Hum. Uhum. Sim. Eh, tudo se abalar, que vocês estavam felizes, assim.
É, tinha os abalos, né, de namorinho e não sei quê, mas é besteira, a gente levava nossa era de outro jeito, eh, de outra maneira aqui que levava a vida, era mais e era mais feliz, a gente falha falava mais se falava mais, né, as pessoas tinham esse contato mais próximo.
Uhum. Com certeza. Uhum. E você acha que teve um avanço musical muito grande ao longo da das décadas, assim? Ou você acha que na verdade regrediu, teve uma, eh, uma diferenciação de temas e que aquela música dos anos 80 remete muito, realmente a uma nostalgia, que acho que não não se encontra mais hoje. Realmente tem isso?
Uhum. Então, eu acho que as grandes bandas, ali, nasceram nessas épocas assim de 80 de 80, 90. Lógico tem outras que eu não posso falar que eu não era nascida, mas eu gosto também, a mais antigas. E eu acho que as mais novas, ta tem aí, muita coisa boa, mas muita coisa boa. Mas eu acho que, igual era, igual tinha, né, Freddie Mercury quem que como que vai substituir essas pessoas, né? Eh, Michael Jackson, eh, e ta tantas outras aí, né, que que já foram. Eh, Bee Gees. É difícil nascer de novo, né, existir de novo, algo assim, né, tão incrível, com essa musicalidade, com esse tom de música. E é pra parece que a música ela cada hum, né, cada vez mais quanto mais tempo passa melhor ela fica.
Sim. Sim. Sim, com certeza. E é uma época que não volta mais mesmo, né. Fica as lembranças, mas ela não volta muito mais. Você consegue me dizer, assim, um dia que você saiu de, assim, sem não muito querer, assim, e conseguiu curtir bastante, escutar escutar música na casa da sua amiga e tudo mais. Você estava meio pra baixo, assim, você falou: "Ah, está bom hoje eu vou sair" e aí você foi lá escutou, ficou feliz, assim.
Não volta. Sim, sim. Olha, pra pra baixo nin a gente não ficava não, era difícil. E olha que já teve situações. Por exemplo, ó, a minha amiga, né, era a gente era adolescente, tinha lá 16, 17 anos. E o pai dela, eh, o pai dela e a mãe foram viajar. Eh, ela não quis ir, e eles deixava deixavam ela ficar, não tinha problemas, né, não tinha problema de de assalto, problema de nada.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim, sim.
E eu fiquei com ela na casa, né, e nós ficamos lá, eu fiquei, ela falou: "Você fica comigo?" Eu falei: "Eh, tá, eu fico, né, eu vou falar com a minha mãe." Minha mãe deixou, nós ficamos lá. A gente escutava música, colocava a música no último, no último.
Nossa! Aham.
E e escutava ali Bon Jovi e escutava coitada da vizinha, né, a gente es Pink Floyd. A gente colocava alto, né. Eu lembro até hoje mas assim, nunca teve, eh, reclamação não, mas, assim a gente gostava de ouvir música alta, é uma coisa que hoje, assim, a gente não costuma ver, né, a gente escutava música alta dentro de casa. É, é engraçado, né, era, oh, esse pensar e e mas é no caso ali não tinha os pais, né, no momento, mas mesmo que tivesse, a gente escutava a música alta. Então a gente gostava, teve esse já esse momento. Mas triste, assim, é difícil, viu, ninguém era triste, todo mundo muito muito alto astral, assim, uma época muito boa.
Uhum. Hum. Outro. Outro. Sim. Sim. Hã. Uhum. Sim, com certeza. E, cê Ah. Hum. Sim. Sim, co com certeza. E teve al tinha, na verdade, alguma banda que todo mundo, assim, todo ah, os adolescentes gostavam, mas o os adultos não gostavam e tinha aquele negócio: "Não, filho, não escuta essa banda não. Não vai por esse caminho". Tinha isso ou não?
Ah. Tinha na época, né, quando estava tinha essas músicas, também tinha essas bandas de rock, heavy metal que era na época era Iron Maiden, essas músicas, né, Iron Maiden, que o os filhos alguns filhos escutavam, né, e os pais não gostavam porque g eh, achava ali que era meio rebelde, né. Os mais rebeldes escutavam essas músicas. E e e tinha aquele negócio de ficar com o olho preto e deixar o cabelo crescer. Existia sim essa essa essa essa como que eu falo? Não é tribo, né? Essa não é tribo, não é cultura também, é um estilo né, estilo de de de gostar do rock, gostar da música e querer, né, parecer com o cant com os cantores, virou moda
Sim. Cultura. Sim, sim. Com certe
dentro dessa comunidade roqueira, né, heavy metal
Uhum, com certeza.
Então, tinha sim, os pais não gostavam muito que os filhos gostassem dessas dessas músicas mais, né, heavy metal. Mas é é isso, eh eh, tinha assim várias, né, não tinha jeito. Tem vários tipos de, né, de gosto, né, de pessoas, de de mesmo co naquela época existia isso.
Uhum. Sim. Uhum. Sim, com certeza. E até hoje, né, acontece bastante também essa essa coisa, mas que vai eh é das gerações, né, não tem como mudar muito também.
Sim. Sim, sim, é. Mas muito legal.
Olha olha, gostei muito de conversar com você, entender mais, né, sobre esse comeback, né, que podemos dizer, assim, dessas músicas e que realmente faz falta também essas qualidades que tinham, né, dentro das bandas, os cantores, eh, os artistas, né, que realmente a acab né, agora estão velhos, né. Mas que tomara que a próxima geração também venha com bastantes artistas por aí, né. Muito obrigado, viu.
Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Muito obrigada, gostei muito, também, de falar. Obrigada, até à próxima.
Até a próxima, obrigado.
Obrigada.